أ بصراحة جدًا، أنا هاقول لك يعني أنا امم، يعني هنا حاولت إن أنا أعمل بس في ثق يعني آه، في زمايل وفي معارف وكل حاجة، بس في حدود الشغل أو كده، لإن الثقافات مختلفة أوي، الفكر مختلف أوي، كل حاجة مختلفة، فبالتالي آآ، ما ما فيش صحاب قريبين إن إحنا بقى نقعد نفضفض، يعني عارف الواحد صعب أوي إن هو يقعد يفضفض بالإنجليزي، أنا باشوف الموضوع ده صعب جدًا، كنت لسه باقول لواحدة صاحبتي مغربية، فبتقول لي: "أنا رُحت لدكتور نفساني." قُلت لها: "طَب إزاي قادرة تفضفضي عن مشاعرك بالإنجليزي؟" يعني إحساس يعني <chuckles>
<laughs> أيوه، أكيد. أيوه، أنا أنا اللي هو هتفكرّي في الكلام، والَّا هتفكرّي في المشاعر يعني؟ <laughs>
آه، بالضبط يعني تقول لي: "لأ والله ت بارتاح ومش بابقى" ف يعني أنا بالنسبة لأ، الصداقة لازم يكون لغة واحدة، نعرف نعبّر، أو حتى عربي، يعني مش هاقول لك بقى لغة واحدة بس، نبقى حتى فاهمين بعض أعرف أعبّر عن المشاعر، تبقى فاهماني، فصراحة آآ، يعني لأ مافيش غنى عن أصحابي الحقيقيين اللي في مصر وأهلي.
إمم. أوكي، يعني بتتواصلي معاهم من وقت للتاني صاحباتك برضه، زي أختك الأصغر كده، بتتواصلوا برضه بتحبوا تكلموا فيديو بقى أكيد الفيديو بيبقى ألطف شوية، أكيد.
كتير. بالضبط، بالضبط. أنا العيلة كُلّها بتكلّمني فيديو يعني ومع اختلاف التوقيت، يعني أنا ممكن ألاقي مثلًا خالي طقِّت ع في دماغه يتصّل بيّا الساعة 00:00 فال يعني ومش عارف المواعيد بقى إن إحنا هنا ما فيش عيد مثلًا، ما فيش ليلة رمضان مش سهرانين زي عندكم، في شغل حضرتك وفي مدارس، فأبُصّ ألاقي video call يعني تخيل أفتَّح عينيّا كده ألاقي video call يعني آآ، مت "عايزين نشوفِك ليلة العيد." ليلة العيد عندي عادية يا جماعة! فلأ، ل باحاول أتواصل بقى صراحة معاهم، باحاول أشاركهم، يعني العيد، يوم العيد آه، الصبح لازم كُلّ العيلة وصحابي وأهلي وكلُّه، أكز أكلِّمهم video call كأني معاهم، عشان أتغلِّب شوية على شعور الإحساس بالوحدة، وخصوصًا في الأعياد يعني.
آه، آه. إمم. إمم. أيوه، <laughs> أيوه. أيوه، أيوه. كويس، كويس أوي.